Hola compañera, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte.
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Qué bueno también. Oye, fíjate que ando aquí con un tema que me gustaría hacerte una pregunta y a ver, qué me des tu punto de vista.
Okey, a ver, dime. ¿Sí?
¿Por qué crees que debemos de respetar las áreas naturales que están cerca de nosotros? ¿Qué opinas de esto?
Oye, qué interesante pregunta. Pues, mira, yo siento que deberíamos de respetarlas, pues, porque, al final, es la naturaleza que nos mantiene vivos, ¿no?, entonces, creo que si no la mantenemos, si no la cuidamos, pues, nosotros mismos nos estamos matando. Eh
Claro, justo. Sí, sí. Claro, es como dispararte en el pie, justamente, ¿no, no?
Exactamente. Entonces, siento que por eso hay que que tratarla de de cuidar, ¿no? Em, porque además también, la naturaleza nos ayuda, pues, a sentirnos mejor, por ejemplo, cuando vas exactamente, a correr a algún parque, por ejemplo, te sientes mejor. Entonces, ¿para qué tendrías que matar a la naturaleza cuando ella lo que quiere es ayudarte?
Okey. Claro, a la salud. Claro. Justamente, ¿no? Pero no sé, hay veces que siempre híjole, como que nos yo creo que dentro del los humanos hay un poco de egoísmo, y no ven más allá y ven solamente el tema de negocio, ¿no?, porque pasa muchísimo, o sea, a mí me duele un buen.
¿No? Claro. Sí, total, ¿no? Que pasa mucho en construcciones. Sí, sí, sí.
Claro. No sé si te ha pasado algún lugar donde donde has vivido, que tengas un parque muy bonito y, de repente, pum, entra una compañía y hace un estacionamiento, un centro comercial.
Fíjate que sí. Sí, totalmente. Fíjate que, bueno, acá en Alemania, tratan mucho de cuidar como que esta parte de la naturaleza, la ecología, y y aquí sí respetan mucho, pero yo recuerdo, por ejemplo, en en México, muy cerca a casa, hay un parque tan lindo que me gustaba ir mucho, pues, a pasear a mi perro, ahí a mi mascota, lo iba a pasear prácticamente que diario y de repente, lo cerraron, eh, porque, precisamente, empezaron a construir una plaza.
Okey. Que bueno. Claro. Ajá. Ajá. <laughs> Le agarraste mucho aprecio. Ajá. Guau, terrible. Y es cuando más me duele, ¿no?, cuando hacen una plaza o un estacionamiento, o sea, algo que ni siquiera
Entonces terrible, ¿no? Sí. Exactamente, que no es necesario, porque además, eh, híjole, hay tantas plazas, bueno, al menos por ahí donde donde estaba mi vivienda anteriormente, yo decía: "Bueno, es que tengo ya una plaza y luego a 5 minutos otra, y luego me hacen otra. ¿Y dónde dejan". Exacto. Entonces, ¿dónde dejan el parque?
Justo. Tantas plazas que hay en México, sí. Ajá. Claro, ¿para qué quieres tantas, no? Y parques, si te pones a contar parques, hay muchos menos, ¿no?
Claro, sí, yo siento que falta mucho que la gente, de verdad, se enfoque o o las empresas, ¿no?
Claro. La responsabilidad, yo creo que va muy de la mano en el tema de responsabilidad de las empresas y las autorizaciones de los gobiernos, ¿no?
Sí. Exactamente, eso es co y es que es eso.
Porque luego se aprovechan tanto las empresas como los gobiernos, porque hay ocasiones que también las empresas como se justifican de muchas maneras para lograr esos permisos. Claro.
Sí. Claro, pues, ellos tienen que hacer negocio. Sí, pero yo siento que, como bien dices, los gobiernos son los que también deberían de encargarse de, a lo mejor, ser más especí específicos o selectivos con este tipo de negocios, ¿no?, de de verdad, sirve o no sirve, porque, pues, sí, o sea, muchas veces es negocio, pero que claro.
Claro. Claro. ¿O qué beneficios van a generar, no? y que haya un equilibrio siempre entre naturaleza y como mancha urbana, ¿no?
Exacto. Sí, no, y y sobre todo también para la salud, porque yo veo que en este tipo de parques, pues, ¿cuántas personas no van a hacer deporte?, y y por ejemplo, yo recuerdo este parque al que te mencionaba que iba, iban muchas personas a hacer deporte. ¿Y ahora cuál es el deporte ahí? Ir a la plaza a a consumir, ¿no? <laughs> ¿Y un gimnasio? Exactamente. <laughs> Ir al gimnasio dentro de la plaza, que yo decía: "Bueno, yo antes podía venir a correr aquí, y ahora en el parque ahora tengo que ir al al gimnasio". No, es triste.
Definitivamente. Claro. Pues, sí, al que ibas con tu perrito. Un gimnasio cerrado adentro de la plaza, seguramente. <laughs> Sí, sí. Qué horror. Ajá. Sí, ¿no?, claro, es muy distinto. Si, ¿no?, comparto muchísimo tu tu punto, o sea, y, finalmente también
Sí.
creo que ahí también la ciudad debería de ser más consciente, porque si tú destruyes todas las áreas naturales que están, ejemplo, ¿no?, en las ciudades, la ciudad se va a empezar a inundar, porque también no hay donde esa agua se absorba, ¿no? Y la salud de la de los pobladores se va a ver afectado, porque no va a ver cómo filtrar ese aire y el agua se va a contaminar. Entonces, la ciudad tiene que invertir en cómo descontaminar esa agua, ¿no? O sea, son como muchas cosas que en cadenita se van afectando, ¿no?
Verdes. Sí, sí. Claro. Exactamente. También. Sí, sí, sí. Exactamente, es que hay muchas cosas. Ujú. Sí, totalmente, concuerdo contigo, porque como dices, también se va afectando todo y es todo un ecosistema que se afecta, no solo los humanos, también a a los propios animales, los insectos eh, sí. Eh
Justo. Justamente. La naturaleza también. En lugares que están como más aislados, no sé, eh, digo, te voy a decir otro caso de México, en el sur de México empezaron a a construir demasiado zonas urbanas, ¿y qué es lo que pasa?, que, no sé, los animales de la zona como los jaguares, los simios, los como los monos araña y todo eso, eh, pues, ya no tienen dónde vivir. Entonces, se acaban metiendo a las ciudades, ¿no?, y ahora, ¿qué haces con ellos?
Exacto. Ujú. Sí. Claro. Sí. Exactamente. Oye, y tú, por ejemplo, ahora que lo mencionas, ¿tú qué piensas del Tren Maya?
Híjole, em, creo que no era el momento ni las áreas adecuadas para haberlo hecho. Creo que los trenes son un gran medio de transporte y, definitivamente, creo que deberían de existir más rutas de trenes en América para conectar mejores zonas, pero creo que sí debes de, ah, ser como muy consciente y más en zonas como, no sé, las zonas donde hay bosques o selvas, que finalmente, acaban siendo los pulmones de los países, debes de ser muy consciente en cómo hacerlo, ¿no?, porque en esa zona, además del tema de que se vean afectadas la fauna y y las selvas, también hay muchos cenotes y mucha agua potable, la cual se se está afectando por haber puesto una vía.
Ujú. Sí. Sí, sí. Claro, sí. Sí. Ujú. Sí, totalmente. Sí. Claro. Y que muchas familias se beneficiaban de ahí también, ¿estás de acuerdo? De, por ejemplo, estos cenotes, los pozos que había por ahí, que, pues, ahora también ya pasaron a ser parte de propiedad privada y y, pues, ya no pueden acceder a ellos.
Claro, claro, justamente. Claro. Y tarde o temprano también va a haber escasez de agua potable porque, pues, es esa agua se empieza a filtrar o se empieza a contaminar debido a las obras, ¿no?, que que ocurrieron. Entonces, siento que el impacto ambiental, mm, no fue muy bien cuidado en ese en ese en esa obra.
Claro. Sí, sí, sí, tienen sus pros y sus contras, siento. Sí. Sí, en ese proyecto. Y sí, es que también depende mucho de los intereses del gobierno, ¿no? Aunque siento que también, las comunidades pueden hacer mucho. Fíjate que también ahí en Cancún, había un área en en en el Malecón, donde estaba el el pues, sí, es es una zona de de selva que estaban queriendo construir edificios, ¿no?, es como urbanizarla mucho más, entonces, ahí lo que pasó es que todos los los ciudadanos hicieron una petición, firmas y demás, pues, porque no querían que que muriera esa área de del malecón que es tan importante, y fíjate que pararon la obra, o sea, ya eso se quedó ahí a medias, porque sí empezaron a construir
Claro. Okey. Okey. Ajá. Claro. Okey, claro. Sí, ma más de lo que Okey. Guau, qué bueno. Claro, qué bueno. Pero bueno, por lo menos se detuvo.
pero pero se detuvo. Entonces, no sé si vaya a ser por los próximos años, pero al menos sí ya lleva parado mucho tiempo, porque, al final, el gobierno no concedió los permisos.
Qué bueno, qué gusto. Pues, que se mantenga, ojalá. Claro. Sí, pues
Entonces, mira lo que puede hacer una comunidad, ¿no? Creo que sí hay un impacto.
Y justo, ¿no?, es bien importante aquí, porque luego hay veces que nosotros creemos que no no es que que no no no va a servir de nada una firma o o que nosotros alcemos la voz, y mira, aquí es un claro ejemplo, que si una comunidad se junta y protege lo que lo que ellos tienen, eh, pues pueden haber buenos resultados, ¿no?
Exacto. Sí. Sus intereses. Sí, totalmente, y y que, pues, bueno, al final del día, así es, es parte de un de parte del gobierno, ¿no?, que quería también, a lo mejor, eh, sí urbanizar la zona, pero al final, no. Eh claro, claro, y y sí, pararon la obra totalmente. Entonces, creo que sí se puede también, hasta cierto punto, que como comunidad te unas para para parar este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí?
Claro. Justo. Pero cuando juntas con mucha gente, te escuchan. Qué bueno. Y te escuchen. Qué bueno. Mira, yo te quiero platicar también, eh, ahora donde vivo hay mucha naturaleza, digo, afortunadamente, el país no está como muy sobrepoblado, eh, y hay muchas áreas muy muy naturales, y está sí, está muy rodeado por bosques y lagos y ríos, y cerca de donde de donde vivo hay un bosque, como a 10 minutos caminando hay un bosque y el año pasado noté que empezaron como a a talar, porque finalmente, pues, también yo creo que la madera es un es 1 de los negocios de del país, ¿no?, y, pues, digo, en esta parte de del mundo también muchas casas se construyen con madera, al igual que en Estados Unidos y Canadá, ¿no? A diferencia que en México, que se usa mucho el concreto. Entonces, eh, finalmente, pues, también pasa la deforestación y luego sentía feo, ¿no?, cuando salía a pasear a mi perro y veía cómo empezaban a marcar los árboles y los cortaban, y decía así como de: "Guau, ojalá y y en varios años esta zona como como tan bonita con este bosque tan bonito, ojalá y no desaparezca". Pero ahora, este año que otra vez ya empieza em empieza la primavera y el el clima empieza a mejorar, empecé a notar que que cercan zonas, como que zonas que previamente ya talaron los árboles, las cercan y hay nuevos árboles. Entonces ajá, como que yo creo que debe de estar el la iniciativa de corta un árbol, planta 2, 3, ¿no? Y digo, obviamente, tardan mucho tiempo, ¿no?, porque seguramente los árboles que que cortan son árboles de 5, 10, 20, 30, 50, 100 años de de antigüedad, pero me gustó que, además de que vuelven a plantar, como que cercan toda esa área donde están todos los arbolitos nuevos, supongo que para que nadie entre y y dañen el crecimiento de ellos, ¿no? Entonces, no sé, como que se me hizo muy padre, eh, el ver zonas tan grandes, cercadas, con arbolitos tan nuevos que seguramente en 10, 15 años vuelven a a a cubrir esa parte de de los bosques, ¿no?
A ver, sí. Okey. Sí. Eso es muy importante también. Sí, sí, sí. Ujú. Ay, súper bien. Ujú. Sí, es un recurso. Sí. Sí, sí, sí. Concreto, sí. Claro. Sí. Para cortarlo. Sí, sí, sí, claro. Sí. Ujú. Okey, sí. Ah, mira, oye, qué buena iniciativa también, ¿no? Sí. Planta otros. Sí, claro. Sí. Claro, de vida. Sí. Ujú. Sí. Cu cuidado, ¿no? Oye, pues, sí, muy bien. Sí. Así vuelven a salir. Ah. Claro. Oye, pero entonces esa área cercada ya, pues, ya no puedes transitar por ella, entonces, de cierta manera ya como que sí, ya te te bloqueó por ahí el acceso al parque. Sí.
Pues, sí, justamente. Sí, o sea es una de las partes malas, como que tienes que cambiar rutas, ¿no?, porque ya hay un área digo, como que hay las las los tránsitos naturales y cerca de los tránsitos donde regularmente como que la gente, eh, recorre, eh, no se se tala mucho, sino como que se hace más metido. Pero bueno, uno por curioso empieza como a a buscar y, este, y se me empezó a ver, o sea, se me se me empezó a hacer curioso ver tantas rejas, y entonces, como que empecé a analizar y empecé a traducir así la información, y vi justamente eso, que eran como que zonas con árboles nuevos para volver a reforestar zonas que, bueno, que se habían talado anteriormente.
Claro. Sí Sí, sí. Claro. Sí. Sí, sí. A reforestar. Ay. No, bueno, y eso es superbién, porque, pues, al final, da un indicio que en unos años va a haber también nuevos árboles. A lo mejor, no sé si te ha pasado por allá porque están, incluso, también sembrando ya árboles que, anteriormente, no había. Digo, es triste, porque es parte del cambio climático, pero, por ejemplo, acá en Alemania, también por lo que me cuentan es hay árboles nuevos que, anteriormente, hace unos años no se no se daban, o sea, simplemente se secaban en el invierno Sí. Y y me cuentan que ya incluso puedes encontrar, eh, árboles y se y se quedan, ¿no? Entonces, también, por un lado dices: "Bueno, qué bueno que que también crezca la flora, pero por otro lado es, híjole, ¿hasta qué punto entonces estamos llegando ya con este cambio climático?" Estos árboles claro.
Claro. Claro. Sí, sí. Ajá. Okey. Okey. Sí. ¿Se se habían extinguido o algo así? Okey. Guau. Ajá. Claro. Sí, porque también puede afectar, ¿no? O sea, si estás metiendo cosas, eh, que no son endémicas del lugar, eh, hay veces que no es digo, te voy a dar un ejemplo como bien claro, ¿no? O sea, a a a en alguna vez mi familia, pues, tuvo una casa allá en el sur de México y y cuando la el tema de la urbanización a mí se me hace como m muy destructiva, porque talan absolutamente todo y, este, construyen los las zonas residenciales y después plantan árboles, ¿no? Pero bueno, en en ese caso hubo también un in una iniciativa que el gobierno y la constructora empezó a regalar plantas y árboles como a la gente, tú podías ir y te regalaban tu árbol o tus plantas que querías y tú las plantabas.
Sí. Sí. Sí. Ujú. Todo, sí, sí, sí. Sí, sí. Ujú. Ujú. Ah, la gente. Ujú. O sea, ¿tú podías elegir qué árbol o planta querías y la plantabas? Ah, muy bien.
Ajá. Y está bonito, pero, híjole, también hay mucha desinformación que puede causar muchos problemas. En el sur de México hay un árbol que se llama Chaya, no sé si la conozcas, es un árbol gigantesco, pero es gigantesco y tiene unas raíces muy grandes, entonces, estaban regalando C hayas. Imagínate que todo el mundo siembre una Chaya en su jardín, destruyes tu casa. <laughs>
Ujú. Sí. Sí. Sí, sí, la he probado también. <giggles> Sí, sí. Sí. <sucks teeth> Oye, pero pues eso puede ser también destructivo. Sí, totalmente. Y sí, justo como dices, ¿no?, por esa mala información o desinformación, eh, que la gente dice: "Ay bueno, ya me dieron este arbolito, lo voy a plantar", y no sabes qué te puede traer, ¿no?
Claro. Ajá. Claro, y digo, y aquí estoy hablando como destruir cosas que el humano construye, ¿no?, pero también puede ser que, a lo mejor, desaparezcas un lago, porque metiste árboles que de necesitan demasiada agua, y como absorben tanta agua, puedes destruir un lago, ¿no? o o el cauce de un río. Entonces, sí son temas que siempre deben de estar supervisados por alguien que conozca del tema, ¿no?
Sí. Claro, y absorbe mucho. Sí, sí, sí, totalmente. Sí. Que conozca del tema totalmente. Sí, digo, acá yo creo que no meten cualquier tipo de de árboles también, pero sí, o sea, yo he visto que también hay la gente ya empieza con a comprar hasta palmeras, eh, limones, por ejemplo, o sea, imagínate que dices: "Bueno, palmeras, aquí". Sí, sí, o o estos limones de de Italia, por ejemplo, que antes me dicen: "Es que imposible que antes se dieran acá". Y de hecho, por ejemplo, yo no lo tengo plantado, pero tengo una una maceta en un un árbol de de limón, y y sí, eh, me da mis limoncitos, digo, no está plantado y mi mi plan no es como tal plantarlo, porque, justamente, no quiero afectar el ecosistema.
Esperemos, sí. Uy, ya. <laughs> Va vas a tener mangos ya en Alemania. Ajá. Guau, claro, sí. Okey. Ajá. Okey. Claro. Ajá. Pues, sí, empiezas a modificar quizás justo, claro. Pero bueno, no sé qué tan malo o bueno sea el pues yo creo que no pasa nada, ¿no?, si tú lo controlas y lo tienes en una maceta.
No, acá está controlado. Sí, claro, está en la macetita y lo mue lo puedo mover a donde yo quiera, pero yo creo que sí, ya para plantarlo no, no me atrevería.
Sí. Qué bueno, pues bueno, hay que ser responsables con la naturaleza y cuidar nuestras áreas y alzar nuestra voz cuando podemos hacerlo, ¿no?
Totalmente. Sí, totalmente concuerdo contigo y, pues, también sí, tratar de respetar nosotros como nuestra comunidad, ¿no?, porque por algo se empieza.
Claro, justamente, un una semillita empieza a crecer. Oye, pues me encantó me encantó esta llamada, fue fue una buena conversación y y un tema bien importante que hay que ser conscientes.
Exactamente. Igualmente. Me gustó mucho y también aprendí mucho. Pues, que estés muy bien, cuídate mucho, que estés muy bien.
Igual tú, bye, bye.
Adiós.